Oo. Kung ako yung tatanungin talagang ano, maglalaan ako ng panahon para gumawa ng checklist 'no, ng mga bagay at gawain na talagang priority ko. Kung priority ko ang trabaho, uunahin ko yung trabaho kaysa sa gawaing bahay, kasi sabi ko sa'yo ang gawaing bahay nakakapaghintay 'yan pero ang trabaho oo.
Hmm, mm. Saang ano, saang banda? Saan bandang oras ilalagay?
Siguro kung mga bandang hapon o wala ka namang ginagawa 'no, o kaya naman ang pagkatapos mo ng part-time siguro hindi naman gugugol ng 5 oras yung mga gawaing bahay, 'no? Siguro mga 2 o 3 oras lang yan eh, matatapos mo na. Oo, maaaring sa hapon mo siya ilagay o kaya naman kung saan ka talaga may free time or i-make sure mo na tapos mo muna yung, ah, side hustle mo bago ka gumawa ng mga gawaing bahay nang sa gano'n ay talagang makapag-focus ka at maibigay mo yung 100% mo.
Hmm. So, sa hapon? Hmm, mm. Sabagay o. Sabagay, iyon nga yung ano eh, yung gusto ko talagang mangyari, yung matutukan ko yung side hustle na ginagawa ko eh. Okey. Anyway, salamat dun sa mga ano, suggestion na binigay mo sa akin. I-ta-try ko rin mag-ano, mag-lista. Ilalagay ko yung mga oras do'n kung panghapon, pang-umaga, pangtanghali at tsaka yung sa oras na 'yon yung mga gagawin, mm. Salamat diyan sa mga pinayo mo. Nagkaroon ako ng idea.
Hmm. Mm. Oo. Mm. Talaga.